Мгм. Я с соглашусь. От
Хоть и говорят, счастье, и любовь, и здоровье нельзя купить за деньги. А я вот давным-давно, э, сказала, кстати, вот когда жила в стране. Однозначно, однозначно. Не всегда, к сожалению. Но когда я жила вот в стране, где раньше жила, я, допустим, с таким всегда с иронией вспоминала бесплатную так называемую медицину. Потому что мне удалось ей как бесплатно воспользоваться от силы там пару раз за жизнь.
Отчасти да. Здоровье можно купить вообще 100 %. Да, в большинстве случаев. Да. Мгм. Мгм. <chuckles>
Ну вот, пожалуйста, да, здоровье можно купить.
А остальные случаи, э, то есть, э, ну да. То есть часто, когда бесплатная медицина есть в стране, то она и финансируется недостаточно, и всё равно приходится прибегать н к услугам платных специалистов. Да, я понимаю это.
Конечно, конечно. Я, допустим, да, в экстренном случае, там, в случае травмы глаза, не ж не могла ждать окулиста месяц или там 2 недели. Приём окулиста через 2 неде Я сходила к платному и за это время уже вылечилась, собственно говоря.
Мгм. Да, вообще, да. Ну да, поэтому, в принципе, вот какие-то вещи, которые позволяют нам ускорить, да, какие-то вот медицинские, э, п процедуры, вмешательства или сделать их более качественными, да. Те же там, допустим, стоматологи, да. Если пойдёшь к бесплатному, да, то там материалы совсем другие, подход другой совсем, да. Э, вот и, конечно же, это влияет, да. Технологии абсолютно, да.
Да, да, да. Да, ой, это точно. Это однозначно. Технологии другие. Конечно, это влияет. Это всё влияет очень сильно. Поэтому со здоровьем, э
Поэтому, мгм, ну, отношения на самом деле тоже сильно влияют, вот. Ну и понятно, что, а, искренних отношений, ну да, пот я не я я к к чему веду, что понятно, что искренних отношений там <chuckles> Вот как раз таки рассказываю, да. Э, как понятно, что отношений не не купишь. То есть всё равно, как бы, интерес он должен основываться на чём-то другом, м, но вот
На отношения? Так, с этого момента, пожалуйста, поподробнее. А, сложный вопрос. Некоторые люди, знаете ли, очень даже прибегают к покупке отношений. Весьма, хочу сказать, не безуспешно.

Скажите, пожалуйста, почему так много людей испытывают стресс из-за денег? Вот лично вы испытываете стресс из-за денег?
Да, постоянно, наверно.
Да, ка как все, наверное. Тут не так много людей, а вообще 100 % людей, да, можно сказать. Какие-то там, может быть, ну, 90
Н-да, мне к Ну, практически все.
восемь-то точно.
Практически все люди, да, наверное, испытывают этот, э, ну, какое-то вот беспокойство.
<grunts> Практически все люди, у которых есть эти самые деньги.
Да да да. Или у кого нет, а кто-то хочет, чтобы они у него были.
А, вот щас А, вы знаете, у кого нет, они просто не знают, что это такое. Им пофиг. Я вот щас вспоминаю, я когда-то волонтёрила в такой ну, я вообще в разных местах, очень много где бывала. И, значит, там гватемальская деревня. М. Совсем деревня, совсем гватемальская. А. И у людей, ну, просто у ни у них никогда никаких денег нет, чё им из-за них нервничать?
Мгм, м. <chuckles> Ну, не знаю, во в во возможно, всё равно какой-то есть, <chuckles> какой-то обмен есть в обществе.
Набрал диких помидор, поел.
Пускай может в натуральном виде, и это тоже тогда ценится, то есть всё равно человек будет испытывать стресс вот за свои ресурсы, которые он может обменять на что-то другое.
Ну, может быть, и есть. Да. За материальные ценности, э, даже которые заменяют собой деньги, вот, в процессе натурального, как вы выразились, обмена. Есть, да, вы думаете? Ну, вообще я бы не сказала, что они сильно на релаксе, кайфанутые и расслаблены. Нет, они как раз такие какие-то все как будто бы на стрессе.
Да. Да да да. Поэтому, мне кажется, у них тоже это есть. Ну, я думаю, что есть, в большинстве случаев это есть. Хм. А чем он вызван? Вот именно финансами или всё-таки, вот, вам показалось, ш что чем-то другим?
М. <grunts> А просто люди там не сильно, так скажем, в отличие от остальной Латинской Америки Ну, вообще, там, конечно, ещё, э, большую роль, наверно, играет то, что майамские индийцы в принципе не самые дружелюбные и улыбчивые люди на свете. Те, которые сохранили традиции, они очень закрытые. И, может быть, мне поэтому так показалось. Тут не берусь судить. Я близко с ними не общалась, точнее, они со мной.
М. Ну, т ну да. Культура может влиять как-то, да, на это всё, тоже на открытость какую-то.
Н-да, поэтому бог с ними, не будем их обсуждать. Мне, э, немного не могу сказать, из-за денег ли это. Поэтому мы будем обсуждать вот наше конкретное общество, да, в котором мы живем.
Н-да. <chuckles> Да да, д Мгм.
И как я сказала, в нашем конкретном обществе, в котором мы живем, мне кажется, 97-8 % людей испытывают а стресс из-за денег.
Ну и вот, как вы думаете, п какие вот основные причины они вот приводят к этому стрессу? Что людей побуждает вообще об этом думать?
Ну. Деньги- это мерило в всего, потому что это самое главное, это энергия, это жизнь, собственно говоря, сама жизнь и есть.